あのちょっと聞いて欲しい相談事があるんですけど、いいですかね。
はい、もちろんです。
私がちょっと最近、ちょっと眠れない夜がずっと続いていて、こう日中ぼーっとしてしまうことがすごい多いんですよね。
ああ、それはちょっと辛いですよね。
うーん。そうなんですよ。
いつぐらいから続いてるんですかね？
そうですね、それこそ、大体半年前ぐらい、夏終わったぐらいですかね。それぐらいから結構眠れない夜っていうのが増えたような気がしますね。
ああ、そうなんですね。
うんうん。
例えばなんですけれども、まあ、普段ね、何時くらいに寝て何時くらいに起きてるって感じですか？
えっとですね、それこそ深夜3:00とかに寝て、朝の8:00とかに起きる、ま、起きなきゃいけないっていうのもあるので、なんかごじかんぐらいしか眠れないっていうことがすごい多いんですよ。
あ。 うん。 はい。 うーん、うんうんうん。そうすると、ま、ちょっとやっぱり昼間こうなんとなくこう、ぼーっとしちゃうなって感じですかね。
うん。そうですね。やっぱりその日中の何でしょう、睡眠が足りていない分、こう日中に頭がなかなか回らないっていうのが結構自覚症状としてはやっぱりありまして。なんかそうですね、あの、私多分適正の睡眠時間が7時間ぐらいなんですね。で、それに比べるとまあ、2時間とか足りてないじゃないですか。なので、なかなかこう日中の活動には、こう、すごい活動力が低下しちゃってるなみたいな感覚があります。
うーん。 ええええ。 ああ。 はいはい。 なるほどね。あの、半年くらい前からね、ちょっと眠れない日が、ま、続いてるってお話なんですけれども、何かこうきっかけとかありましたか？
はい。 はい。 そうです。なんとなく、もしこれのせいなのかなみたいなちょっと思い当たる節は実はあって。あの、半年前、夏休みぐらいの時期ですかねに、あのトルコの方に旅行に行ったんですね。で、あの時差が6時間ぐらいだったんですけど、その時差の感覚のまんま、あの、ずっと過ごしてるような気が私的にはすごいするんですよ。
うん。 はいはい。 うん。 なるほどね。6時間って結構微妙な時差ですよね。
うんうん。 いや、そうなんですよ。だからなんでしょう、着いた時に正直、なんでしょう、日本の時間より、あの、マイナス6時間って感じなので、なんか1日プラス6時間でずっと過ごしているような感覚だったんですね。で、結構いる間って寝てる時間が、ま、トルコ時間の夜、午後9:00とかには寝てたんですね。で、それって日本で考えるともう深夜の午前3:00とかなんですよ。
うん。 うんうん。 はいはい。 ああ。
で、あの、起きる時間は、あの、トルコ時間の6時とかなんですね。え、それって、日本時間の12時、お昼12時とかなんですね。で、結構その体内時計がこうトルコ化してしまった、みたいなあのところが。ま、たかが1週間の滞在なんですけど、結構そっちの方に適応してしまったな、みたいな感覚がありますね。
うんうんうん。 はあ。 はいはい。 なるほどね。ね、あのやっぱりこう、海外旅行に行くとね、なかなかこう、その後にね、こう体内時計を戻すのが、ま、難しいって、ね、お話も人によっては体調とか体質によってはあるって聞いているんですけれども、じゃあ、あなたの場合もちょっとそういううん、トルコにフィットしすぎちゃったのかもしれないですよね。
うん。 はい。 うん。 うーん、そうですね。 や。 そうなんですよ。すごいあのむしろ逆にフィットしすぎて戻れてないっていうのがあるのかなってちょっと思っちゃったんですけど、なんか、あのこれまでそれこそまあ、あんまり時差のない国にばかり行ってたんですね。で、ま時差があっても2時間とか3時間ぐらいの国で、ま1回そのアメリカの方に行った時も、時差ボケがひどすぎてずうっと眠かったんですね。っていうのもあったので、あ、意外とその時差がある国？にはかなりこう体がダイレクトに影響を受けやすい体質なんだなみたいな、ところはちょっとあったので、ちょっとその影響がこうやって今のこう日常生活にも、こう地味に尾を引いてしまってるなっていう気はします。
うんうん。 うん。 はいはい。 うん。 うーん。 なるほどね。でも、半年もね、ちょっと眠れないっていうか、あの普段のね、睡眠時間よりもまあ、足りないこう日々が続いてるとね、やっぱ辛いと思うんですよね。うんうん。
うん。 はい。 そうなんですよ。ほんとに辛いですね。
例えばね、日中ちょっとなんかこう、きね、ぼーっとしちゃうっていうのかな、そういった時に、例えば、カフェインとかね、あの、コーヒー逆に飲んでみるとか、何かこう工夫されてることってあるんですか？
はい。 工夫が正直なくって、そのカフェインとかも最初摂ってたんですけど、なんかこの体質的な問題なのか、ちょっとカフェインあるものを摂りすぎるとすごい気持ち悪くなっちゃうんですね、ある時から。
うんうん。 うんうん。 ああ、逆にね。うんうんうん。
そうなんですよ。なので、ちょっとカフェインはあんまり摂らなくなっていて、その代わりと言ってはなんですけど、こう昼寝とかあとなんでしょう、もう夕寝って言っちゃうんですけど、こう夕方以降のもうしなきゃいけないこと全部終わった段階？で、こう7時から10時までとか、変な時間に寝ちゃうっていうことは、すごい増えちゃったんですよね。
はい。 はいはい。 うん。 うん。 あ、なるほどね。そっかそっか。あの、よくね、あの昼寝も夕寝もあのね、全然あの否定する話じゃないんですけれども、あっぱり15分以内とかね、短い、ま、15、20分くらいまでで寝るとね、あのいいけれども、それ以上ちょっと長くなっちゃうとね、逆に夜眠れなくなるなんて話聞くんですよね。
うん。 はい。 はい。 うん。 うん。うん、え、そうですよん
今にさんじかんくらい寝ちゃう。うーん。
なんか、今は本当に、ま、お昼寝の時はやっぱり昼休憩なので1時間もないぐらいしか寝れないんですけど、ま、それでも全然20分以上、もう3、40分とかは寝ちゃうので、なんかそうなるとやっぱり、ま、一般的な基準から考えるとちょっと寝過ぎ？の部類には入ってしまい、き入ってしまうような気がしますね。
うーん。 うーん。 うんうん。 うんうん、なるほどね。あの、よくね、あの夜眠れない方の中には、ま、ちょっとスマホを見てね、あの、つま、やはり、ひじ昼間のね、ストレスを解消するためにっていうことで、つい見てしまってっていうことでね、ま、そのブルーライトっていうんですかね、ちょっと頭がギンギンにさえて眠れなくなっちゃうなんていう話もね、よく聞くんですけれども、あなたの場合は寝る前にスマホってどうですか？
はい。 うん。 うーん。 うん。 はい。 いや、それがなんですけど、もう諦めて使うようになってしまったんですよ。なんか、最初の方はもうそういうのもダメだと思って、こうほんとに使わないようにしてたんですね。でも、結局眠れないっていうことが続きすぎて、じゃあもういいやで結構諦めて、こうユーチューブをこう垂れ流して見てたりとか、こう、オンラインで漫画を読んだりとかっていう過ごし方をしちゃってて。まあ、なんでしょう、そりゃ生活リズムも戻らないよなっていう状況にはしちゃってますね。
<laughs> はい。 うんうんうん。 うんうん。 うんうん。 うん。 うんうん。 はいはい。 なるほどね。
うんうん。
あの、例えばなんですけれども、まあ、あのね、よく眠れないっていう方でも、ま、日をかね、跨ぐとね、なんとか1時くらいになったら寝るかなっていう人も、あの、聞くんですけど、ちょっと、3時っていうとなかなかきついなって今お話聞いてて思ったんですね。
はい。 うん。 はい。 そうなんですよ。本当にその通りで、最初はね、私ももともと夜型ではあったんですけど、なんか、こう、それが1時ま、それまではそれこそ1時とかで寝れてたんですけど、今はもう全然3時まあ、あの、最悪、こう、日がのびる昇る時まで起きてたりとかもありますね。
はいはい。 うんうん。 ああ、ね、なんか、そうすると余計に、こう、眠れなきゃって思っちゃうと思うんですけども、余計に眠れなくなっちゃったりとかしますよね。
うん。いや、本当にその通りです。もう眠らなきゃって思えば思うほど、逆に、こう、どんどんどんどん目が冴えてきて、こう、もちろん、その、動画とかで、こう、眠れる音楽とか、やあの、検索して流したりするんですけど、なんか、それも、こう、全然、こう、フルコーラスで聴き終えてまだ起きてることもあるんですよね。うん。
うん。 うん。 <laughs> はいはい。あ、辛いっすよね。
辛いですね。
あと、例えばね。あの、サプリとか、ね。あの、なんだろう、ハーブティーでカモミールをこう飲むと眠くなるとか。そういうのは試したことあるんでしたっけ？
うん。 うんうん。 はい。 うん、う。 あ、そうですね。サプリがあ、それこそ、あの、サプリも本当そろそろこれ、もう試さなければいけない時が来たと思いまして。つい先日買ったんですね。で、あの、メラトニンっていうんですかね、こう睡眠の、こう、作用を引き起こすメラトニングミみたいなのがあったので。ちょっとそれを注文してみて、今到着待ちなんですよ。で、もしかしたらそれがすごい効果があって、眠れるかもしれないと思って、今すごい期待してるのと、あ、もう最近、あの、何でしょう、こう、アロマオイルをまた買いまして。ちょっとなんでしょう。こう、匂いからこう、睡眠に導くじゃないですけど。ちょっとそういったものも試してみようかなと思って、買っておいてあるっていう状態ですね。
うん。 うん、うん。 はいはい。 はいはいはい。 うん。 ああ、なるほどね。 うん。 はい。 なるほどね。もう自分でね、分かって色々準備されてるんですよね。うん、それは素晴らしい。うん、うん。
そうですね。あ、ありがとうございます。環境だけはちょっと、どうにか頑張って整えてみました。
なるほどなるほど。じゃあちょっとね、あの、グミも実際に試してみて、ま、これからね、どんな感じかなってことですよね。
うん。 はい。 そうですね。なんか、どうにか効果があるといいなって今ちょっと思ってはいますね。なんかそれで効果なかったら怖いんですけど、ま、とりあえずこう、試せるものはすべて試してみようかなと思ってます。
うん。 うんうんうんうん。なるほどなるほど。あとね、例えば、あの、さっきスマホでね、あの、快眠できるこう、ね、プログラム聞いて、1周回っちゃったよなんて話されてるんですけれども、スマホの使い方として、例えばね、学生時代に、こう、嫌いだった授業とか、こう、つい眠くなっちゃう授業とかなんかありました？それでもべんうん。
はい。 はい。 はい。 はい。 はい。 ああ、もう、全然ありましたね。も、数学とか大嫌いでしたね。
あ、なるほど。あの、ちょっとね、す数学のなんかね、そうユーチューブ作ってる人には悪いんですけれども、例えばね、そういうの聞いてみるっていうのも寝る前に、もしかしたら眠れるかもしれない。
うん。 はい。 うーん。うん。 あ、なるほど。いや、確かにこの、頭に全く入ってこない内容のものを垂れ流すって、結構いいかもしれないですね。それは効果がある や、うん、します。
うーん。もしかしたらうん。 うーん。 ね。なんだろう、あの、すごいこう、色々ともう、お話聞いてるとね、頑張ってるじゃないですか。あの、ね、眠るあれを聞いてみて、1周回っちゃっうとあれ1時間以上するのかな。ずっと聞ね、あれ聞いて、でもなかなか眠れないなとか。あとね、グミとかもね、うまくこう、効くといんですけれどもね。あの、そういうものと合わせて、もしかしたらちょっと、あの、ね、作ってる講師の人には悪いんですけれども、嫌いなちょっと授業のね、あの、ユーチューブ聴きながら寝てみると、ももしかしたら使えるかもしれないすね。
はい。<laughs> うん。 いや、しますします。 はい。 うーん、そうですね。 はい。 うん、う。 いや、使えるかもしれないっすね。もう、それこそもう、今もう、この状態まで来てしまったら、もう、ありとあらゆる眠れる可能性のあるものをもう、試さないわけにはいかないので、ちょっと早速、あの、今だったら全然こう、オンライン授業みたいな感じで、たくさんそういった、あの、私が学生時代好きではなかった科目の授業がたくさん見れるので、ま、ちょっとそれを垂れ流して、こう、見てみようかなっていうのと、ま、もしそれで眠れなかったとしても、こう、新たに数学の知識とかを得られるかもしれないっていう、ちょっとポジティブなマインドに切り替えていけるかなと思うので、ちょっとそういった意味で色々試してみようかなって思います。
はい。 はい。 はい。 あ、良かったです。今ね、なんかポジティブなこう、考えで、ね、眠れなければ数学の知識っておっしゃったんですが、もう、そういうなんか、いいいですね、そういう面で捉えられるのは。うん。
うん。 はい。 はい。 <laughs> そうですね、なんかちょっとお話をこう、色々聞いてアドバイスいただいたおかげで、そういう風にちょっと気持ちも切り替えることができたので、ちょっと、あの、早速いろいろと取り入れて頑張ってみようかなと思います。はい、あの、お話はい、ありがとうございます。お話聞いていただいてすごい心楽になりました。ありがとうございます。
はい、頑張ってみてくださいね。 こちらこそ、ありがとうございます。